Hm, ich kann mich nicht erinnern. Ich schätze mal fast, dass es eher Weihnachten gewesen sein muss, weil's ja für meinen Bruder und mich war. Aber ich kann mich nicht an den Moment erinnern tatsächlich. Ähm, vielleicht war ich mein Bruder ist ist 'n Stück älter als ich, also, ähm, nicht so viel, ne, 1 1/2 Jahre, aber, hm, wahrscheinlich war ich dann einfach noch sehr klein, als wir's als sie's wirklich fertig gemacht haben und uns dahin gestellt haben, ja, genau.
Mhm. Mhm. Ja. Ah, tolle Idee. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Aber toll von deinem Papa. Das ist ja klar, dass das in Erinnerung bleibt. Da habt ihr beide bestimmt große Augen gemacht, so: „Wow, eigenes Haus zum Spielen.“ das ist ja ein Traum, äh, von jedem Kind, das ist ja toll.
Ja. Ja, ja. Und Ja. Auf jeden Fall, genau. Und da auch so als wir Freunde da hatten, wir haben so viel mit dem Haus gespielt. Das war auch so ganz toll, weil man von außen es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass da quasi oben noch so 'n also, das hatte auch wirklich so 'n so 'n, ähm, ja, ne 'n ganz normales Dach, ne, so 'n so 'n V-Dach, 'n umgekehrtes, wie nennt man das? Ähm. A also, ne, so 'n ganz normalen Dachgiebel und ich glaube, von außen hätte man trotzdem nicht erwartet, dass da quasi oben noch mal, äh, 'n quasi 'ne Platte reingelegt wurde, sodass man wirklich auch in diesen Dachboden klettern kann und das war immer für meinen Bruder und ich ja, das war immer uns beim Versteckenspielen, das war immer das 1., was wir was wir wo wir uns versteckt haben, wenn jetzt neue Freunde zum Spielen da waren, die das noch nicht kannten, das Versteck, genau.
Schön. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja, klar. Genau. Das ist ja wie so 'n Geheimversteck noch mal irgendwie, ne? Ah, toll. Mhm. Ja. Ah, voll schön. Ja, da haben die neuen F äh, da haben dann die Freunde bestimmt auch immer geguckt, so: „Ah toll, was macht ihr denn da?“ Ah, klasse. Ach, das ist ja schön. Und haben dann d äh, deine eigenen Kinder auch schon mal da drin spielen können, oder
Da haben die lange gesucht erst mal. <chuckles> Ja. Tatsächlich nur mein Sohn. Meine Tochter, die ist ja ähm, also dadurch, dass wir im Ausland leben und, ähm, äh, i mit ihr wir haben's noch nie nach Deutschland geschafft mit ihr tatsächlich. Also, das müssen wir noch nachholen, weil ich glaube ja, also, für die gan meine Eltern, die haben viele Enkel und, ähm, t alle Enkel, die lieben es, im Dachboden zu spielen, weil da eben einfach noch der ganze, äh, sch g der ganze Kram von uns einfach ist, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Ja klar, ne? Ah. Ja, da kann man da ganz viel entdecken, oder? <chuckles> Ah, schön. Ach toll. Spitze. Also, das ist schon mal wirklich ein Erste-Klasse-Spielzeug, an das du dich da erinnert hast. Und was war das 2.?
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja.